Да, ну, это абсолютно понятно. Поэтому лучше не доходить до такого состояния, когда уже накипело, а в начале просто сказать, что вот тоже ка что касается просьб каких-то, что, э, м: "Я бы помогла, но, к сожалению, я сейчас очень занята". Или: "У меня нет возможности". Ну, прямо, конечно, не стоит говорить, что "я не хочу, сами разбирайтесь", но как-то мягко можно преподнести и дать человеку понять, что они в принципе могут и сами справиться со своей проблемой, что ты не обязана это решать, э. Ты можешь, если хочешь, но в данный момент у тебя какие-то другие приоритеты, другие дела. И, а, возможно, если это будет как раз таки мягко преподнесено, то человек, а, воспримет это абсолютно спокойно.
Мгм. Мгм. Ну понятно. Э, значит, вот, э, ты считаешь, что при 1 какой-то такой просьбе, которая мне кажется неуместной, я должна отказывать сразу?